Buongiorno.
Ciao, come stai?
Tutto bene, grazie, sto bene. Te come è andata la la mattinata?
Bene, piena di studio, poi tra poco vado ad allenarmi, quindi molto tranquilla.
Sì, io invece sono stata prop <chuckles> sono stata proprio prima in palestra, ho iniziato così, mi sono svegliata e poi sono andata a fare karate. Ehm, mol sì, bello, sì, sì, sì, sì. Guarda, ehm, finalmente ho trovato uno sport adatto a me, perché poi ho avuto sempre un po' un rapporto strano con lo sport, un po', ehm, discontinuo, diciamo così, altalenante. Ehm, tu invece ti alleni? Cosa fai?
Sì. Bello karate. Okay. Sì. Allora, io faccio palestra ormai da 7 anni. Sì, da dal primo anno delle superiori. È assurdo.
Bello. Wow. <chuckles> No, io <chuckles> Okay, no, io non sono non sono mai arrivata a così tanto. <chuckles>
No, ma io ehm, praticamente qua vicino casa c'era una palestra piccolina, c'andava mio fratello e mia sorella, quindi era un momento sia per allenarsi sia per chiacchierare. Era veramente un un luogo molto confortevole. Purtroppo poi ha chiuso, quindi, mhmm, ho dovuto cambiare palestra, però ho veramente un bel ricordo. Bene, è molto più, ehm, individuale, nel senso che sto con le cuffie, mi alleno, non chiacchiero molto.
Okay. Sì, mh-mh. Okay. Certo. Bello. Mh, peccato. E ora come ti trovi? Bene? Okay. Okay. È forse meno familiare, perché forse è molto più grande, viene parecchia gente, quindi, ehm mh-mh, okay, capito. Ehm
Esatto, sì. Ehm, in realtà io a me piace allenarmi da sola, uhm, perché sto con le cuffie, mi alleno
Okay, bello. Guarda, può essere anche un modo, sai, per isolarsi un po', ehm, dai problemi, buttarli alle spalle, dime sai, uhm, distrarsi un po'. Sì, bello, sì, vero.
È terapeutico. Sì, sì, sì, sì, mi mi piace. E anche ah beh, aldilà
E da quanto tempo stai andando in questa palestra nuova?